Allora, era te ne dico uno a caso che mi viene in mente. Era un paio di estati fa, secondo me, e andavamo sempre nella solita spiaggia, con i soliti amici e faceva schifo, cioè, veramente
Vai. Sì.
c uhm, la maggior parte mozziconi, ma ma anche cartacce, così. Allora, un pomeriggio che non c'era nessuno, ci siam messi lì e l'abbiamo ripulita tutta. Cioè, tutta, un pezzo. Sì, sì, sì, sì.
T Sì. Davvero? Beh, non non è una cosa da tutti, anzi, bravo, cavolo. Bravi, bravi. Bravi, bravi
No, infatti. Infatti, abbiam raccolto, credo, tipo, 3 buste.
Mamma mia.
3 buste piene di di schifezze, ehm, che, magari, guardandola così, a primo impatto, non non te ne accorgi. Poi, se se vai col col setaccio, no? Se vai lì, an anche sotto di 5 centimetri, trovi di tutto.
Mh-mh. Sì, sì, di sicuro, qualcosa di fantastico. Eh, infatti, però, bravi, cavolo, io non io, invece, esperienza personale, non ho non non così tanto ecologica quanto te che, addirittura, sei andato al mare, però, s tipo
Okay, vabbè. Vabbè, ma perché era il nostro posto, noi, capisci?
Eh, però non è comunque scontatissimo, eh, non pensare. Ho avuto ho fatto un'esperienza tra virgolette "da volontario", dove andavamo in giro per la città a raccogliere, appunto ,le cartacce, no. Hai presente quelli che vesti quello con la giacchina arancione, con la con la pinza che tira su la roba? Eh, mhmm, ho fatto un pome un pomeriggio così, per vedere quanta cartacce riuscivi a raccogliere, così. E ci siamo mi son fatto un 1 e un sacco 1 sacco 1 di quei sacchetti giganteschi neri, 1 e mezzo, praticamente. <sniffs> In un pomeriggio. Sì, sì, in città, in centro città, in centro città. Era un un'iniziativa, così, molto carina, volevo, appunto, perché ci tengo abbastanza anche a tener la mia città libera, libera del da l'immondizia per terra, perché proprio era era un periodo in cui c'era proprio il turismo esta estivo, era pieno, pieno, pieno di roba per terra.
Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Okay. Okay. Sì, la pettorina arancione. Sì, sì. <chuckles> Okay. O Eh, beh, cavolo. Ma in città? In in centro città, diciamo? Okay. Okay, beh, sì. Eh, sì.

Esatto, son d'accordo. Sono cose piccole alla fine. Che poi alla fine una persona non magari non fa la differenza, ma 10, 20, 100, 1000, ehm, ehm, pian pianino, pian pianino, magari 1%, 1%, 1%, oka è 1% però 1% di 1 miliardo è comunque un sacco di persone. <laughs>
Credo. No, esatto. Esatto. Sì. Anche se ogni volta che comunque penso a queste cose, per carità, giustissimo, c'ho sempre le immagini in testa di, che ne so, sud-est asiatico, I Indonesia, Vietnam, India, che scaricano
Sì. Boh l'India l'India, mamma mia, non voglio pensare all'India. <chuckles>
scaricano esatto, scaricano cose, mhmm, scarie scorie di centrali nel mare e ti fa pensare: "Allora perché io non posso guidar la mia macchina a diesel in città?"
E tutti di più. Mh. <chuckles> Ma veramente.
E lì e lì mi viene da dire queste cose, però purtroppo siamo in un paese civilizzato, dobbiamo stare a queste regole, anche se sì.
Per quanto esatto, a alla fine noi facciamo 1, loro fanno -1, quindi più o meno si equilibrano.
Eh, ma noi facciamo 1, loro fanno -20 anche, ti direi.
Eh, sì, è questo vero, questo però se anche noi facessimo -20 come loro, saremmo n a meno quaranta, che dici, no, questa è l'idea che cerco di convincermi anch'io, son d'accordo.
Eh, eh, eh, capito? No, esatto, saremmo a meno quaranta, quindi, ehm, perlomeno. Sì, sì, no, ma infatti ma infatti è giusto così, è giustissimo così. Solo che dai, cavolo, <chuckles> è complicato, è complicato andare avanti così.
<laughs> Sono 100% d'accordo. Mi ricordo ancora di aver visto un video dove c'era il Gange sotto in città che pua la gente diceva: "Ehi, dove io do dove butto la spazzatura?" Un t era un turista, no, "Dove butto io la spazzatura?", e i e il la guardia indiana lo guarda, prende il pattume, lo lancia fuori sul fiume così.
Sì. Sì, sì. Sì, sì. Eh certo, eh certo. Eh sì, ma fan così.
E loro scioc scioccato, scioccato. Così.
Fan così, anche il Bangladesh, è è ai limiti proprio, dell'umanità, ci sono fiumi pieni di rifiuti che bruciano.
Mh. Minchia, no, queste cose io, mhmm, penso spero sempre di non vederle mai, perché altrimenti
Proprio, ehm Eh, vabbè, però purtroppo il mondo è anche questo.
<sighs> C'è chi fa 1, c c'è chi fa -20, c'è chi fa più cinque, alla fine. <sucks teeth> Importante è che non facciamo tutti meno, meno m -1 milione in modo tale bene o male un pochino si ri sopravviva.
Esatt Sì, esatto. Esatto, poi soprattutto noi con la testa, diciamo, <tsk> a posto su queste, su questi su questi argomenti, è importante anche che condividiamo il nostro pensiero con chi con chi ci è vicino, dire, a qual se vediamo qualche nostro amic esatto, se vediamo qualche nostro amico che fa delle cose che diciamo non andrebbero fatte, è meglio dirglielo.
Mh-mh. Sono d'accordo. Son d'accordo. Quindi coinvolgere sempre più persone. Esatto, esatto. Son d'accordissimo, son d mi vedo proprio sulla stessa linea d'onda su 'sta cosa.
Esatto, bene. Andiamo d'accordo, quindi.
<chuckles> Beh, dai
Dai, allora ti ringrazio per questa chiacchierata.
Grazie a te invece, è stato molto interessante, molto coinvolgente, specialmente co ancora complimenti per la storia della spiaggia, davvero.
Ah, figurati, figurati, grazie. <chuckles>
Dai, buona serata e spero di trovarci tra poco. Cia ciao!
Anche a te. A anch'io. Ciao.